ก็ ก็ใช่ เพราะฉะนั้นเลย มันต้องแบบมีความ สม ดุลเนาะ ใช่ไหมคะ? ถ้าเกิด โอ้โฮ จะมุ่งไปแค่เรื่องของแบบออกกำลังกาย หรืออาหารแบบ
อืม ใช่ ๆ
สุขภาพไปเลยอย่างเดียว ก็ เอ่อ คนที่อยู่ข้าง ๆ ก็อาจจะ รู้สึกเครียดนิดหนึ่งเนาะ แล้วก็แบบเหมือนกับเวลา เวลาไม่ตรงกัน อย่างเงี้ย ไม่ได้มีเวลาให้ ก็ เออ น่าจะ น่าจะ <chuckles> ส่งผลกระทบอยู่พอสมควร
ใช่ ๆ โอ้ โอ้ ใช่ ๆ อือฮึ โอ้ ใช่ ใช่เลยเนาะ อย่าง เอ่อ พอถึ พอคุณบอกเรื่องอาหารอีกเนาะ ถ้าเกิดแบบ เฮ้ย คนหนึ่งบอกไม่ได้เลย ต้องนับขนาดนี้ ต้องแคลขนาดนี้ อะไรแบบเนี้ย ผมว่า ถ้าอีกคนหนึ่งแบบว่า บ ค่อย ๆ แบบผ่อน ๆ อย่างเงี้ย มัน ก็ ทะเลาะ กัน มันก็ทะเลาะกันได้อีกเนาะว่า เฮ้ย มัน ไม่เอาเมนูนี้ไม่ได้ ต้องอกไก่ ต้องอันนู้นอันนี้เท่านั้น ก็ อื้อฮือ
อืม <chuckles> <chuckles> ใช่ ๆ